อยากจะให้คุณแชร์หน่อยนะคะว่า การแต่งตัวอะค่ะเปลี่ยนความมั่นใจของคุณไปได้มากแค่ไหนกันเหรอคะ?
อื้อฮือ ก่อนอื่นเลยนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งตัวเนาะ หรือการแต่งกายเนี่ย คุณพอจะมีเวลาว่างแบบให้ผมสัก 8 ชั่วโมงไหม? เพราะมันเป็นเรื่องที่เราแบบชอบมากเลย แล้วเราแบบชำนาญ เรา เรา เราคลุกคลีกับสายแฟชั่น เรียกได้ว่า แบบ เรานี่เป็นแบบแฟชันตัวพ่อเลยนะ เออ
ค่ะ ค่ะ อือ แสดงว่าคุณเป็นคนค่อนข้างชอบแต่งตัวใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ ส่วนตัวเรา เรา เรา เราก็จะมี mode ที่ ที่เราอะแต่งตัวอยู่แล้ว คือเรา คือด้วยงานที่เราทำเนาะ ส่วนตัวเราทำงานเป็นเกี่ยวกับสายการเงินครับเป็นเซลส์ แล้วทีเนี้ยด้วยลักษณะงานน่ะ เราก็ต้องออกไปเจอพบปะผู้คนอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ หรือเวลาเรามีกิจกรรมอะไรที่เราทำอะ ต้องทำอะครับ เราก็จะต้องมีการแต่งตัว แล้วเราก็คิดว่าการแต่งตัวนี่แหละ มันคือการบอกแบบบุคลิกภาพของเราได้ โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปาก หรือเอ่ยประโยคอะไรออกมาเลยอะ คือมันทำให้คนที่มองมาเห็นเลยอะครับว่าเราเป็นลักษณะยังไง
อืม ค่ะ อา อืม อา ก็คือ ก็คือคุณเหมือนมีความ ความคิดที่ว่า ถ้าเราแต่งตัวยังไงคนที่มองเรามาในการแต่งตัวของเรา เขาก็สามารถระบุได้เลยว่า เรามีนิสัยใจคออะไร อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
อืม ครับ ใช่ครับ อีกทั้งไอ้การแต่งตัวเนี่ยมันก็ยังเสริมแบบความมั่นใจในตัวผมมากเลยนะ อันนี้อยากเล่าประสบการณ์ตรงเลย
อืม อา ยินดีเลยค่ะ เชิญเล่าได้เลยค่ะ
อา ใช่ครับ คือแต่เดิมอะ ต้องบอกก่อนนะว่า คนเราอะมันไม่ได้ ได้เริ่มที่แบบเก่ง หรือว่าชำนาญ หรือแบบเชี่ยวชาญทางสายเนี้ย ในเรื่องที่เราสนใจมาตั้งแต่เริ่มหรอก คือก่อนอื่นผมอะ ตั้งแต่เริ่มอะครับ เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ไม่ ไม่ ไม่สนใจแฟชันเลย อย่างแบบเราก็ถือว่าแบบ เออ อะไรก็ใส่ ๆ ไปทำงานได้ พอทำงานช่วงแรกใช่ไหมครับ ผมก็จะใส่แบบเป็นเสื้อ ถ้าเป็น ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ต เราจะแบบว่า โอ้โฮ แทบจะแบบตำ ตำแบบในครก แล้วก็เอามาใส่ แล้วก็เดินไปทำงานเลยครับ คือมันจะแบบยับมากแบบไม่ได้รีด ใช่ ๆ รองเท้าก็จะเป็น อาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบบ้าง กางเกงก็อาจจะเป็นแบบสแล็คที่มันอาจจะดูแบบขาเต่อหรือแบบขาที่มันแบบล้นออกมาตรงกองที่รองเท้า เงี้ยครับ
อือ ค่ะ อา แสดงว่าไม่ได้รีดเลย อันนี้ก็คือเป็นการแต่งตัวตอนที่เริ่มทำงานครั้งแรก ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ คือเรา คือเรามองว่าตอนแรกมัน เราสนใจที่ตัว ตัวงานของเรามากกว่า มันไม่ได้มีผลหรอกถูกไหมในการแต่งตัว แต่พอเรามาทำงานเนี้ยสักพักอะ เรามีประสบการณ์ใช่ไหม เราก็เริ่มสังเกตจากคนรอบตัว คือลูกค้าเขาก็ดู เราดู ทำไมเราดูเห็นแบบคน คนอื่นอะ ที่ ที่เขาอาจจะ อาจจะแบบแต่งตัวเนาะ แต่ง ทำงานเดียวกับเราอะ แต่ทำไมเขาดูแบบมีบุคลิกภาพที่มันดีจังเลย เราก็ลองมาดูนะว่า จุดเริ่มต้นน่ะมันคือการแต่งตัวของเขาอะ เออ
อา ค่ะ อืม ก็คือเหมือนเป็นการที่คุณมองไปรอบ รอบ ๆ ข้างของคุณว่า คนรอบข้างคุณแต่งตัวยังไง แล้ว แล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่า อ๋อ เขาแต่งตัวแบบนี้ เขาเลยมีลูกค้าเข้าหาอย่างงี้หรือเปล่าคะ?
ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ คือไม่ใช่ว่าเราสังเกตเพียงแค่ เอ่อ คนภายนอกเนาะ คือเราก็สังเกตกับตัวด้วย เวลาเรา เราแบบไปพบเจอลูกค้า อย่างเงี้ย ลูก ลูกค้าก็แบบจะ จะ บางครั้งมันก็จะแบบปิด ปิดงานไม่ได้ ปิดดีลไม่สำเร็จ อย่างเงี้ย จน จนมีครั้งหนึ่งนะลูกค้าแบบมาพูดกับผมอะว่าแบบ เออ คุณน่ะแบบพูดดีนะ พูดแบบน่าสนใจ แต่การแต่งตัวคุณน่ะ มันแบบ <tsk> มันยังทำให้เรายัง ยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเรา อา
ค่ะ อืม อ๋อ ก็คือมี มีลูกค้าคนหนึ่งที่เขากล้าบอกเราตรง ๆ เลยเหรอคะ?
คือเราค่อนข้างสนิทครับ คือด้วยเรา ที่ เราเป็นเซลส์เนาะ เราต้องมีการแบบติดตามซึ่งลูกค้าคนเนี้ยก็เป็น เรา เราก็แบบรู้จักกันมานานแล้วอะเนาะ เขาก็เลยแบบเตือนเราด้วย อาจจะเป็นจุด จุดเปลี่ยนของเราเลยแหละ เออ ๆ ซึ่ง ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในความคิดของผมเลยนะ เออ แบบ
อือ ด้วยความหวังดี เหมือนเขาเตือนด้วยความหวังดี อือ แล้ว แล้ว แล้วคือ คือตอนงานแรกอะค่ะ ที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้สนใจการแต่งตัว นี่ก็คืองานเดียวกับงานที่คุณบอกว่า เป็นเซลส์ของธนาคารไหมคะ?
ครับ อา เออ ใช่ครับ ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับทาง ทางสายการเงินนี่แหละ แล้วเราก็ต้องไปพบเจอคนน่ะครับ คนแบบมีพรอเจกต์มา แล้วก็ต้อง โอ้โฮ งานสัมมนาต่าง ๆ เนาะ เราต้องแบบไปเจอคน แล้วด้วย สไตล์การแต่งตัวของเราตอนนั้นน่ะ มัน มันก็ดูแบบไม่น่า ไม่น่า ไม่น่า ถ้าใช้คำพูดก็คือ ไม่น่ามองจริง ๆ อะ พอเราย้อนกลับไป ถูกต้องครับ แต่
อา อืม อ๋อ ค่ะ แล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่เหมือนมาเปลี่ยนจุดชีวิตของคุณเลย
อืม ใช่ครับ แต่เราก็แค่ลองเปลี่ยนจาก ในตอนเริ่มอะ การ การแต่งตัวของผมอะ มันไม่ได้แบบพลิกจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะ คือเราก็แค่ต้องแบบเริ่มทำจากแบบอะไรเล็ก ๆ อย่างแบบเสื้อที่แบบเราอาจจะไม่ได้รีด เราแค่สะบัด ๆ ใส่ ใช่ไหม จากเดิม แต่งี้เราลองหันมารีดให้มันเรียบดู แล้วแค่นั้นน่ะคุณเชื่อเปล่า? มันแบบ โอ้โฮ วันนั้นคือเรา เรา เราส่องกระจกก่อนออกไปทำงานเนาะ เราก็แบบดูตัวเอง เออ วัน ทำไมวันนี้มันดูแบบสมาร์ต ดูแบบ <tsk> เออ ดูแบบอยากแบบเชิดอก เออ จริง ๆ นะ
ค่ะ ค่ะ อืม อืม แค่ แค่ แค่จุดเปลี่ยนเล็ก ๆ ที่คุณแค่มารีดเสื้อผ้า แค่วันนั้นเอง คุณก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลย
ถูกต้องครับ คือ แล้วเราอะไม่ได้มีการหยุดแค่นั้นน่ะ เราก็แบบไปศึกษาเพิ่มเติมว่า ทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้? ซึ่งผมก็ได้รับรู้ว่า มันคือหลักจิตวิทยาแห่งการแต่งตัวครับ
อา อา ยังไงอะคะ?
เออ คือมันมีงานวิจัยหนึ่งครับ ที่วิจัยว่า คน คนเราอะจะ จะรู้สึก เอ่อ สัมพันธ์กับเสื้อผ้า หมายถึงว่า ถ้าเราแต่งตัวตัวเนี้ย มันจะเชื่อมโยงไว้กับสมอง แล้วมันก็จะบังคับแบบ เอ่อ อา เหมือนปรับอารมณ์ของคุณน่ะว่า มันจะควรไปในรูปแบบไหน มัน มันเคย ใน ในงานวิจัยตัวนั้นน่ะ ระบุว่า คนที่แบบใส่เสื้อแล็บ เสื้อแล็บในที่นี้ คือ แบบเสื้อนักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์ของหมอเงี้ยครับ พอ พอคนที่ใส่เสื้อเหล่านั้นน่ะ มันจะทำให้เขาอะ มี รู้สึกมีสมาธิที่เพิ่มมากขึ้น เออ
อ๋อ อา อ๋อ เหมือนกับ เหมือนกับว่างานวิจัยชิ้นนั้นบอกว่า การแต่งตัวไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไง เหมือนเป็นการแบบว่า ส่งเสริมสมาธิ หรือว่าบรรยากาศการทำงานด้วย ใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ อืม ๆ ๆ ๆ ประ เออ ใช่ครับ หมายถึงว่า มันก็จะบอก บอกว่า ชุดตัวเนี้ยมันควรจะ อารมณ์เราควรจะเป็นแบบไหน เหมือนกับอย่างเวลาที่ผมอยู่บ้าน ใช่ไหม ผมจะแต่งตัวแบบ ใส่เสื้อบอล กางเกงแบบกีฬาชิล ๆ มันก็ทำให้รู้สึกว่า เรา เรา เราแบบ เรา เราชิลอะ เราไม่ต้องทำอะไร
อืม เราสบาย ๆ ไม่ได้ แบบว่า อ๋อ
แต่ถ้าพอวันไหน ถูกต้องครับ ถูกต้องเลย คือ ถ แต่ถ้าพอวันไหนอะ ที่ผมแบบ ส หยิบสูทมาใส่ ใส่เสื้อเชิ้ต มันก็เหมือนจะแบบมีสวิตช์ที่แบบเปิดในหัวขึ้นมา ดัง เลยว่าแบบ "โอเค ตอนเนี้ยเราจะต้องเป็น mode มืออาชีพแล้ว เราพร้อมที่จะทำงานแล้ว เราพร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้า ออกไปพบเจอผู้คนแล้ว" ประมาณนี้อะครับ
เข้าใจแล้วค่ะ อืม อา ก็เท่ากับว่า เหมือนพอเราใส่เสื้อปุ๊บ เหมือนมี มีอะไรบางอย่าง ที่ไปกระตุ้นสมองว่า อันเนี้ย คือโหมดทำงานนะ อันนี้คือโหมดการพักผ่อนนะ อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ แล้วมันก็ยังเสริมความมั่นใจด้วยนะครับ ในตัวของเสื้อผ้า คือถ้าเราลอง ลองแต่งตัวที่แบบว่า อาจ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปมาก แต่เราลองหันมาดูแลเสื้อผ้าเรา ก็คือ อย่างที่บอกเนาะ เสื้อก็ต้องรีด ปรับ เอ่อ กางเกงอะครับ ให้มันมีขนาดแบบพอดีกับขนาดตัว เพราะว่าคน คนเรามันก็จะมีไซซ์ หรือรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปเนาะ
อืม อืม ก็ต้อง ก็ต้องเอาพอดีตัว อย่า อย่าให้มันมากเกินไป หรือว่าขาดจนมากเกินไปอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ ใช่ครับ คือให้มันเป็นไปตามวาระโอกาสของงานที่เราจะไปด้วยดีกว่า ถ้าเกิดว่าเราไป เอ่อ เข้าที่มันเป็นงานต้องมีกาลเทศะ งานสุภาพ อย่างเงี้ยครับ ถ้าเราแต่งตัว มัน มัน มันดูดีก็จริง แต่ในเรื่องของสี มันเป็นสีสูด ฉูดฉาด อย่างเงี้ย แดงแป๋นมาเลย เงี้ย มันก็จะดู ขัด ขัดกับแบบ เออ ใช่
อืม อา เราก็ต้องดู ไม่ใช่แค่ว่า ไม่ใช่แค่ว่าอันนี้แต่งแล้วมั่นใจ เราก็ต้องดูในเรื่องของกาลเทศะเพิ่มเติมด้วย
อา ใช่ครับ ขอโทษนะครับ ผมขอลองยกตัวอย่างนะ สมมุติ เรา เรา เรามันก็ เป็น เป็นคอมมอนเซนส์นะ มันเป็นสิ่งที่เราอะรับรู้ ใน ใน ใน ในบริบทของสังคมอยู่แล้วอะครับ อย่างเช่นว่า ถ้าเกิดว่าเป็นงาน งานขาวดำเนาะ คนส่วนใหญ่ก็จะแต่งเป็นแบบงานเสื้อสีขาว ไม่ก็สีดำไปเลย ถ้าเกิดว่ามีใคร ใส่ ใส่แบบสีอื่นมาที่มันดูฉูดฉาด มันก็จะดูไม่เหมาะสม อีกทั้งคุณลองคิดนะ ถ้าคุณเป็นคนเดียวในวันนั้นน่ะที่แต่งสีแบบว่า เอ่อ แดงแป๋นมาเลยอะ คุณก็ยัง ข คุณก็ขาดความมั่นใจ ใน ใน ใน ในงานนั้นน่ะถูกเปล่า?
ได้เลยค่ะ อืม เพราะยังไง ก็ต้องเป็นที่จับตามองของทุกคน
ถูกต้องครับ คือแบบ ถ้าทุกสายตามองคุณน่ะ มัน มันก็จะเป็นแบบความกดดันด้วย กลัวว่าแบบ เฮ้ย เรา เราทำอะไรผิดมา ซึ่ง เอ่อ มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะรับรู้ว่า ถ้าเกิดเป็นงานนี้ ควรจะแต่งสีประมาณนี้น่ะครับ
เหมือนเรา ก็ต้องเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยว่า เราจะไปในงานโอกาสแบบไหน?
อืม ถูกต้องครับผม คืออย่าง อย่างแบบ อืม
แล้วหลัง จ แล้วหลังจากที่คุณได้รีดเสื้อไปทำงานแล้วอะค่ะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดเลยไหมคะ? นอกจากความมั่นใจอะค่ะ
ครับ อืม นอกจากความมั่นใจเหรอ? ผลที่ตามมาก็คือเรารู้สึกว่า เรามีบุคลิกภาพที่มันดีขึ้น เรารู้สึกว่าเรา เราเป็นคนแบบอยากยิ้มอะ คือ คือแค่เรามั่นใจ แล้วก่อนออกจากห้อง เราแบบส่องกระจก เราได้จัด จัดเสื้อ เรา เราได้ เออ ดู ดูเห็นตัวเองในกระจก แล้วมันแบบดู เออ อยากทำงานแล้วอะ แล้วพอเราไปทำงาน อันนี้ผม ผมว่า ผมคิ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะ แต่เรายิ้มแบบง่ายมากขึ้นน่ะ เราอยากแบบทักทุกคนเลย เราอยากแบบ เจอเขา
อืม อะฮะ เหมือนมัน เหมือนพอมีความมั่นใจมากขึ้น เหมือนอย่างอื่นก็ตามมาเรื่อย ๆ อย่างงี้ไหมคะ?
ถูกต้องครับ แล้วเงี้ยมันก็เสริมกันนะในเรื่องของงาน แบบเวลาเราไปเจอ ไปเจอกับลูกค้า อย่างเงี้ย รู้สึกว่า เขาให้การต้อนรับที่แบบเป็นมิตรกับเรามากขึ้น หรืออาจ อาจจะไม่จริงนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เอ่อ ประสบการณ์การทำงานของเราด้วย ที่มันก็เพิ่มไปตาม อย่างเงี้ยครับ
อืม
อืม
แล้ว แล้วคือนอกจากการแต่งตัวแล้ว มีเสริมอย่างอื่นด้วยไหมคะ? อย่างเช่น การเปลี่ยนทรงผม หรือว่าเริ่มจะมีการแบบว่าเหมือนดูแลตัวเอง ซื้อ เขาเรียกว่าไร ครีมบำรุง อะไรงี้ เพิ่มเติมไหมอะคะ?
อา โอ้โฮ ใช่ ๆ ใช่เลยครับ อืม ๆ อืม ใช่ ทรงผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่แบบเพิ่ม เป็นตัวเพิ่มความมั่นใจของผมเนาะ คือผมมองว่าทรงผมเนี่ย หรือว่าการจัด จัดทรงผม เซ็ตทรงผมเนาะ ให้มันดูอาจจะเรียบร้อยหน่อย มันก็ถือว่าเป็นแบบ เอ่อ ส่วนหนึ่งของการแต่งตัวของเราเหมือนกัน เพราะถ้า ถ้าอย่าง ถ้าก่อนที่เราจะไปเจอลูกค้าคนสำคัญ อย่างเงี้ยครับ หรือไปเจอผู้ใหญ่เนาะ แขกผู้ใหญ่ที่ ที่แบบเราเคารพ แล้วถ้าเกิดวันนั้นเราแบบ ผมแบบกระเซอะกระเซิง ชี้ตั้งฟูไปเลย อย่างเงี้ย มัน มันก็อาจจะดูไม่ ไม่เป็นการให้เกียรติแก ยิ่งมันเป็นเรื่องของความแบบ ความสุภาพด้วย ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบเรา เราดูได้อะ ถูกไหมครับ เราวันนั้นเราอาจจะมีการเซตไปหน่อย เราอาจจะมีการ เอ่อ เป่าไดร์ แล้วก็แบบดัดลอนให้มันดู ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเงี้ยครับผม <chuckles> ใช่ครับ ก็คือเป็น เป็นแฟชันเนาะทาง ทางต่างประเทศที่รับมา อย่างเงี้ยครับ
อา ยังไงคะ? อือ อืม อือ อือฮึ อือ มีการดัดลอนด้วยเหรอคะ? อา แสดงว่าคุณก็ต้องหัดใช้เครื่องลอนด้วย ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ครับ ก็เป็นบางโอกาสบ้าง บางทีก็จะให้ ให้แฟนเป็นคนทำให้ แล้วก็อีก 1 อย่างนะครับ ซึ่งสำคัญมาก ๆ เลย
ค่ะ อะไร คืออะไรเหรอคะ?
ครับ นั่นคือเรื่องของน้ำหอมครับ ผมมองว่า น้ำหอมอะ มันก็เป็น 1 ในหมวดของการแต่งตัวนะ เครื่องแต่งกายเหมือนกัน ที่แบบมันจะมาช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเรา คือ คือเรื่องของกลิ่นน่ะ มันก็เป็นสิ่งที่ ที่เรา ที่เรา ส เป็น แสดงความเป็นตัวเราเนาะ คือหมาย หมายถึงว่า พอเราฉีดน้ำหอมกลิ กลิ่นนี้อะครับ แล้วเราไปพบแขกคนใดคนหนึ่งอะ เขาอะ ก็ พอเขาได้กลิ่นนี้อีกครั้งที่ไหนอะ เขาก็จะแบบรับรู้ได้เลยว่า นึกถึงเราอยู่เสมออะ พอเขาได้กลิ่นนั้น
อา น้ำหอม อือ อา อา เหมือนเป็น เป็น กลิ่นนี้เหมือนบอกเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนของคุณไหมคะ?
ถูกต้องเลยครับ คือมันเหมือน เหมือนมัน มันบอกว่า เออ คือแค่ได้กลิ่นก็แบบ โอ๊ย อันนี้เรากำลังอยู่กับ อยู่กับคนคนนี้หรือเปล่า อะไรเงี้ยอะครับผม
อือ อืม เหมือนทำให้เรานึกถึงคนนี้เลย พอ พอได้กลิ่นก็นึกถึงคนนี้
อืม ถูกต้องไหมครับ อืม ถูกต้องแน่นอนเลยครับ แล้วก็เรื่อง เรื่องความสะอาดโดยทั่วไปเนาะ ก็คือเรื่องของ ใช่ครับ คืออย่างเล็บ ขั้นตอนแรกก็คืออะไร เล็บเราอะก็ต้องมีการตัด ถูกไหม? ตัดให้มันแบบสั้น ไม่แบบยาวเกินไป เพราะด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนาะ ถ้า ถ้าเป็นผู้หญิง เขาอาจจะมีการทำสีเล็บได้ ไว้เล็บแบบอาจจะยาวขนาดพอดี แต่ผู้ชายมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไว้เล็บอยู่แล้วไงครับ ถูกไหม?
ความสะอาดทั่วไป ค่ะ อือ อือ อา แล้ว แล้วเคย เคยได้ลองไปแบบว่า ทำเล็บแบบผู้หญิงไหมคะ?
อืม โอ้ ส่วน ส่วนตัว ไม่ ไม่ ไม่เคยเลยครับ แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่ปิดกั้น เราก็อยากแบบ เออ ลือ ไปลองทำเหมือนกันนะ
<chuckles>
ใช่ครับ
ก็เป็นสิ่ง ก็เป็นสิ่งที่น่าลอง นะคะ
อา ครับผม ใช่ ซึ่งแบบ เอ่อ ก่อน ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเนาะ ผมอะก็จะแบบคอยเช็กเลยว่า เออ วันนี้เราดูเป็นยังไงบ้าง? แบบ โอ้โฮ เรียกได้ว่า ทุกวันเนี้ย ก่อนจะไปทำงานน่ะ คือต้องเผื่อเวลาแล้วอะ เผื่อเวลาตื่น เพราะว่าเราก็ยืนแบบหน้ากระจก เพื่อเช็กความเรียบร้อยมันก่อนออก
อืม แล้ว ค่ะ อา อา เหมือนต้องแบบว่าแต่งตัวเพิ่ม อะไรงี้ แล้วก็เช็กความมั่นใจ
อา เปล่าครับ มันอาจจะมีแบบ รายละเอียดจุดเล็ก ๆ ที่เราอาจจะมองไม่เห็น ที่แบบเราต้องมาดู จริง ๆ เพราะว่าเราอะเหมือน เหมือนผมเคยอ่านเจอเหมือนกันครับว่า ตัว ตัวเราเองอะ จะ จะแบบมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเราเองอะดีที่สุด เหมือนกับการที่เราเซลฟีถ่ายรูปอะ แล้วเราก็มามอง เราก็จะแบบมองอยู่นั่นแหละว่าแบบ "เฮ้ย ตาเราเท่ากันไหม ทำไมเราดูยิ้มแปลก ๆ?" ทั้ง ๆ ที่อันนั้นน่ะมันคือเรา คนอื่นมองอะ ก็คือ มอง มองเห็นว่าเป็นเราอะ แต่เรามักจะแบบไปดูรายละเอียด เล็ก ๆ ที่ ที่คนอื่นน่ะจะมองไม่เห็น อันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอามาปรับใช้กับการแต่งตัว เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผมอะครับ
อา ค่ะ อ้าย อืม อ๋อ ค่ะ คือตรงนี้คุณจะสื่อว่า ไม่มีใครที่ ให้ ให้ความคิดเห็นได้ดีเท่ากับตัวเราเอง
อืม ถูกต้องครับ แล้วก็ความมั่นใจด้วย
อือ ก็คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเท่ากับว่า การแต่งตัวที่เปลี่ยนชีวิตคุณในคราวนั้นเหมือนทำให้คุณมีความมั่นใจ แล้วก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตคุณไปโดยปริยายเลยไหมคะ? แบบว่าทั้งเรื่องทรงผม ความมั่นใจ แล้วก็หน้าที่การงาน ก็เหมือนดีขึ้นมาเรื่อย ๆ เลย
อืม ถูกต้องครับผม ก็คือมัน มัน มัน มันเสริมกันหมดเนาะ แล้วแบบเนี้ยมันก็แบบเป็นความมั่นใจที่คุณหาได้จากการแต่งตัวเลยครับ
ค่ะ ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ที่วันนี้เนี่ยค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งตัวเปลี่ยนความมั่นใจคุณ ไปยังไง?
ครับผม อืม <clicks tongue> ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ